Sì, guarda, infatti, i miei obiettivi e qualsiasi, ehm, sarà la mia scelta in futuro di ave que c possibilità di poter tornare indietro. E quindi qualsiasi appunto scelta mi piacerebbe avere un piano di backup. Ti faccio un esempio, mhmm, se dovessi dare in Lituania o a Cipro, che preferirei per il clima ovviamente, perché insomma mi piac ehm, magari la casa in cui sto vivo vivo qui sto vivendo qui al mome e l'affitterei perché è una casa di proprietà e magari l'affitterei per periodi brevi massimo, in modo che se le cose non dovessero andare bene, ho sempre comunque un luogo cui tornare insomma, un ehm, e quindi insomma potrei ricominciare da però senza almeno, ehm, il problema di trovare una <chuckles> un posto dove vivere. E questa soluzione pensi che ne possa, mhmm, valere la pena?
Sì, sì, è assolutamente una mhmm, una soluzione intelligente, ehm, e vedrai che con questa soluzione e con i consigli che comunque ti ho dato anche per, ehm, impostare un po' una routine di equilibrio emotivo, no, rispetto a scelte che a volte ci mettono, ehm, in difficoltà, mhmm, sicuramente prenderai la la decisione giusta. Ehm, accettare un lavoro in un'altra città, sai, richiede di valutare bene cosa ottieni e cosa rischi, uhm, sul piano pres professionale ma anche sul piano personale e economico. Quindi la chiarezza arriva quando separi i fatti, no, ehm, l'analisi vera dalle paure e fai un confronto concreto, alla fine, eh, costruisci opzioni che, ehm, invece di vivere la scelta come un aut aut, ti fanno, ehm, scegliere invece consapevolmente. Quindi, ehm, metti a frutto insomma i consigli e vedrai che, ehm, che in qualche modo ne uscirai. Se poi dovessi avere altre domande o dubbi in merito a quello di cui abbiamo parlato, ehm, ricordati che puoi venirmi a trovare, io sarò sempre qui per ascoltarti.
Ho capito, guarda, allora non mi rimane che ringraziarti tanto pe' queste informazioni che mi hai dato, questi chiarimenti e per le tue opinioni. Adesso devo più chiaro, una visione più, ehm, completa del del mio dubbio etico, diciamo così. Quindi grazie mille e alla prossima.
Te.

Senti, che tipo di contratto e quali responsabilità, comprende l'offerta? Parlo proprio di livello, inquadramento, carico di lavoro, orari, formazione, eventuali benefit.
Contratto da freelance, quindi lautor lavoratore autonomo. Ehm, dico, io potrei anche lavorare in realtà dalla Germania, ma non mi converrebbe perché qui la vita il cos molto più alto di quello che mhmm, è la vita in Lituania oppure pro; e di conseguenza io, ehm, andrei lavorerei lì. Per quanto riguarda la abilità magari, ehm, che che richiede, io lavoro nel marketing, di conseguenza è un in cui io devo insomma creare siti web, e aggiornare le informazioni aziende. E non è niente che io non abbia n mai fatto, è un lavoro che conosco e che mi piace, punto di vista mi entusiasma anche la scelta. Mhmm, però ecco il du lavorare appunto dalla Germania oppure andare lì e e guadagnare un co è una questione prettamente economica e e mhmm, e mi spave Nuovo cultura, e, ehm, insomma di di trovarmi in un nuovo appartame e da zero da questo punto di vista, ecco.
E i tempi per dare una risposta e quanto tempo vorresti tu, uhm, invece, avere realisticamente per decidere?
Ehm, g ehm, dovrei dare un'esposta entro 2 settimane, massimo 20 giorni. E guarda sì, la decisione ovviamente io non ho figli, ovviamente, se no la prenderei così alla legge o ehm, vivo con mia moglie e anche lei comunque lavora in Germania, quindi insomma dovrei spostar ques complica ulteriormente le cose.
Chiaro. Mhmm, che impatto avrebbe, un impatto reale intendo dire, su sulla tua vita personale e affettiva? Non so, partner, famiglia, figli se li hai, amici, distanza, ma proprio la gestione anche tua quotidiana magari del dell'ambito relazionale. Fammi capire bene che cosa ti lasci alle spalle in caso.

Ma gua punto di vista delle amicizie e del lasciare la città, in realtà, non sarebbe un grande trauma, perché comu 8 anni un po' diciamo, mi sono un po' fossilizzato. A me piacerebbe anche muovermi vista, mi piace la sfida di trovare nuove novici amicizie, mhmm, quindi questo per gli amici. Ehm, con mia moglie non abbiamo figli, però a noi piace tanto viaggia io sono italiano, lei è francese, quindi, ehm, ci piace d non sarebbe il pru cioè, di sp quello di spostarsi. Ehm, il problema è convincere la sua azienda a farla lavorare però, ecco, se tutto si dovesse incastrare, ehm, insomma, perché no, magari ehm, ci starebbe anche, il problema è che se magari questo lavoro non dovesse andare poi a quel mu <chuckles> a quel in quel momento, lì ritornare indietro, ecco, questa fors un po' di più.
<smacks lips> Okay. E invece il bilancio, mhmm, economico cambia realisticamente da davvero in meglio? Cioè, ehm, se fai un bilancio di tutto chiaramente, quindi: stipendio netto, costo della vita della nuova città, spese di trasloco eventuali, ehm, non so, eventuale doppio affitto temporaneo, poi bisogna capire come ti muoverai, trasporti, servizi, qualità della vita. Cioè, hai fatto un bilancio di tutto: al al netto il cambiamento economico esiste?
Mah, è che co esso non riesco a trovare un lavoro stabile, sto facendo dei lavoretti un po' da freelance, e non riesco avere un'entrata alla fine dell'anno che giustifichi il fatto co di vivere qui in Ge la vita effettivamente è costosa. Ehm, quindi, insomma, ehm, il il lavo d'azienda, o è in Lituania o a Cipro, mi porterebbe sicuramente un salario molto più stabile innanzitutto, uhm, importante da un punto di vista, quindi, della vita e ma, ehm, anche un grande arricchimento da punto di vista pro professionale, perché i le cose, ne mio curriculum ci sarebbe comunque il nome di un'azienda importante n e tutto quello che ne consegue. Ehm, è vero che pu mhmm, se avessi pazienza, probabi provare qualcosa di simile qua in Germania ma, mhmm, sonoin questa situazione ormai quasi da 2 anni, comincio a essere un po', com come dire, disilluso da questo punto di vista. Vedo che l'estero è pa no, più opportunità di qua rispetto qua in Germania.